イギリスのマナーとは、なら習わなかったので、そのスープを頂いた時に、スープをまるでお椀みたいに、左手の上に置いて、右手をそ添えて、味噌汁みたいに飲んでたんですね。うん。そしたらその女の子が、あなたね、そういう風な飲み方をするなら一緒に食事はできないって言われたんですよ。
も持っちゃいけないですよね、器を。 はい。 あ、スープで口で持ってっちゃいけないんですよね。ススプーンで持って すよね。
<chuckles> そうそうそういう風に言われて、で、私はいちいちそこで、いや、日本では、あの、お味噌汁は、こういうふうに飲むのが、行儀がいんだって説明して。
そう。
うん。そしたらその子が、いやヨーロッパではあの、スープはこういう風に飲まなきゃいけないんだみたいな風に説明されて
ああ、ありますよね、テーブルマナー、はい。
んで、でも一緒にそんな飲み方するなら一緒にテーブルは共にできないとか言われて、すごいびっくりしました。
いや、もうちゃんといやだから育ちほんとそういう人の場合ってそうなんですね。ちゃんとしてるんですよね、子供でもやっぱ。
あ、すでも、あれ私としてはすごい、ちゃんとした味噌汁のきれいな
いや、だって、それはうちらも普通ですもんね、それは。
うん、もう、つ手も綺麗に添えて綺麗に飲んでたのにびっくりしました。あ、そうなんだ。
<laughs> さすがに音は音は鳴らしてないですよね、す吸ってる時に、味噌汁を。
あ、音はもう絶対うん、絶対のうん、絶対鳴らさないようにしてます、それは。
そこは。 ズルズルいますからね、なんか吸う時に鳴らす人、ズルズルって。
それはね、困りますよね、ほんとに、うん、文化の違い。
でもあれですか、徐々にそっちにシフトしてったんですかね、飲み方とかも。
でも反対に、もうだから食べ食べ方とかすっごい綺麗になったんですけど、反対に、日本人の人と一緒に食べてると、日本人の男の子とか1回「何気取ってんだ、け」とか言われたことあります。<laughs> 言いました、言いました。だからもう
いや、すごいですね。 はい。 そんないます、それ。おす ポイントポイント高いですけどね、僕からしたら。
<laughs>

んで、あの、中学校1年生の英語では、シャンプーとリンスっていう英語をまだ習ってなかったんですね。<laughs> で、まあ、シャンプーとリンスは絶対英語だと思ってたんですよ。だから、ショップに行って、あの、「I would like shampoo and rinse.」とか言ったんですけど、なんか、その、そこのそこのおじさんが、なんか、「リースってなんだ？」みたいな感じになって。で、「いや、リンスリンス」とか言って、髪を洗うふりして。
うん。はいはい。 はい。 <laughs> イントネーションとかですね。はい。 はい。 え。<chuckles>
コンディショナーっていうんですよね、英語では。リンスじゃなくて。うん。
こういしょなーすね。で、しかも、リンスがもしかしたら L になってたんじゃないですか、その、R の発音になってない場合もありますよね。
ああ、でも、ミースって言わないんですよね。まあ、絶対絶対それうん。
そもそも、はい。 言わないすよね、コンディショナーですよね。シャンプーですよね。あと。
シャンプー、うん。なので、でもでも、すごい、でもやっぱり、13歳の女の子とかがそんなことを一生懸命やると、可愛いですよね、ほんとに。うーん、だから
うん。
困らないですよね。
そうですね、聞いてる方もなんか楽しいっていうか、なんか、うん、そういう人の方が、ん、あの、話しやすいですからね。
うーん、もう もう、嬉しいばっかりですよ、ショッパショップの人なんて。
じゃじゃないないんすか、その1週間から1ヶ月ぐらいで困ったこととか驚いた
いや一応、でも、それは困った中に入るんじゃないのかな。
文化の違い。 ああ、なるほどなるほど。
うーん。
その、他に文化の違いとかあります？習慣とかの。いや、日本と全然違うなみたいな。
あ、思い思い出しました。 文化の違いで、こま困ったって困る困りはしなかったんですけど、日本って、あの、お椀とかお茶碗を、左手の上に置いて、で、右手を、あの、添えて、んで、あの、お味噌汁とか飲むじゃないですか。で、私、あの、私のルームメイトがすごい、あの、すごい金持ちのお嬢様だったんですけど、その人と一緒にお昼ご飯を食べていた時に、あの
まあ、どうやって、な馴染んでったみたいな、はい。 はい。はい。 ええええ。